Halo Kak.
Halo. Halo Kak, selamat malam, gimana kabarnya Kak?
Selamat malam juga Kak. Kira-kira, kita mau ngobrolin apa nih Kak?
Eee, bagaimana kalau. Mmm, kebiasaan sehari-hari yang bisa membuat kita tuh lebih semangat atau lebih cerah?
Oh, boleh banget nih Kak, sangat-sangat menarik.
Oke, eee
Nah, kira-kira di sini ya, eee, menurut Kakak nih, hal sederhana apa yang paling sering bikin mood Kakak itu jadi lebih baik?
kalau bangun pagi ya, kalau misalkan dari pagi-pagi yang biasa, saya lakukan biar membangun mood lebih baik itu sembahyang.
Wah, keren, masyaallah.
Sembahyang dulu, berdoa dulu itu yang membuat saya, menjalani hari ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Salah satunya itu. Bagaimana dengan Kakak, nih?
Wah, iya sih, Kak. Kalau misalnya untuk ketenangan itu tentunya, eee, spiritualitas ya, Kak. Kalau misalnya hal lainnya juga yang bisa, saya lakukan adalah pada saat mendengarkan musik favorit sih, Kak. Nah, bagaimana, eee, musik itu bisa membuat mood saya itu lebih, eee, naik lagi, karena ketika saya mendengarkan musik favorit saya, tentunya ada suatu kekuatan yang luar biasa juga. Kadang dengan satu lagu yang tepat, itu suasana hati bisa langsung berubah gitu, Kak.
Betul. Oke. Mhm. Iya, emang musik ini mempengaruhi mood sekali ya.
Iya, betul sekali, Kak.
Alunan musiknya, atau misalkan kalau ada penyanyinya juga ikut memberikan, apa ya, peningkatan mood dalam diri juga gitu kan.
Iya, apalagi kalau misalnya lagu itu ada semacam lirik penyemangatnya gitu, Kak. Karena selain musik itu, eee, kadang bisa, eee, sambil melihat suasana yang nyaman juga gitu. Kemudian, untuk dari segi bekerja pun lebih enak gitu, Kak, lebih fokus gitu ketika mendengarkan musik itu.
Oh, iya, betul. Betul betul. Iya, ya, jadi mungkin contohnya musik yang agak nge-beat kali ya, daripada lagu-lagu atau musik yang bikin sendu
Iya, betul banget, Kak.
kayak lebih bagus tuh yang agak nge-beat loh, kalau lagu bikin ini, bikin mood
Iya, bener banget, Kak. Karena, eee, hal kecil itu bisa aja gitu bikin kita itu balik lagi jadi semangat, karena lagu yang update itu.
meningkat. Iya, mungkin bisa saya tambahin 1 lagi nih, biar m membangun mood lebih baik. Olahraga olahraga pagi, olahraga pagi,
Wah, apa itu, Kak? Olahraga pagi. Wah, biasanya Kakak olahraga apa nih, Kak?
Iya, setidaknya Ya simpel aja sih. Eee, misalkan pagi-pagi, eee, jalan kaki, misalkan selama 15 menit atau 30 menit, itu cukup ngebantu. Misalnya, eee pertama menjaga mood, yang ke-2 ya itu, menjaga kesehatan. Dengan semakin sehat kan badan ini, jadi mood hati pun akan ikut kebantu lebih baik lagi. Gitu sih, kalau menurut saya.
Wah, iya, apalagi dengan diimbangi makanan yang sehat juga ya, Kak.
Betul betul sekali.
Wah, Itu benar-benar fresh sih ke badan, kayak healthy inside, fresh outside, gitu ya, Kak. <chuckles>
Iya. Iya, betul betul betul, betul, bener me setuju banget setuju banget. Nah ini selain gimana gimana?
Nah, selain itu ada enggak sih, Kak, yang lainnya, selain olahraga pagi gitu, Kak, yang Kakak lakukan?
Iya, betul tadi dengan asupan makanan yang sehat ya. Jadi kalau misalkan, kalau pagi-pagi nih, eee, biasanya kalau sarapan itu, lebih baik jangan sarapan yang berat atau makan makanan yang berat. Mungkin yang lebih baik, eee, makanan yang ringanlah, agar, eee, apa ya, biar perut itu nggak kembung gitu loh. Itu kalau bik perut jadi kembung kan, u udah itu bikinnya kan, jadi suasana, jadi malah ngantuk gitu, bukannya malah mood-nya tambah lebih baik, malah ngantuk gitu. Mungkin dari makannya juga sih harus seimbang.
Iya, ya, Kak, apalagi kalau misalnya sarapannya itu buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, atau misalnya minuman jus yang sehat-sehat. Karena ketika, eee, riset juga, kenapa sih, orang-orang luar itu kebanyakan, eee, sehat-sehat gitu pada saat sudah tua? Ternyata dari pola makanannya itu juga sangat berpengaruh gitu, Kak.
Ya. Betul. Betul betul sekali. Mhm, betul dari pola makanan. Nah, eee, kembali nih, pernah nggak sih, mmm, membantu orang lain di sekitar atau teman, saudara, agar mood-nya lebih baik lagi, lebih cerah lagi? Punya pengalaman nggak, Kakak?
Wah, pernah sih, Kak. Jadi, dari suatu hal yang sangat luar biasa, saya pernah melihat teman kerja yang tampak sangat stres itu, Kak. Waktu itu saya nggak bisa bantu banyak soal pekerjaannya, tapi saya itu berikan sesuatu gitu buat dia, kayak misalnya minuman kesukaannya tanpa, eee, bilang-bilang dulu gitu, Kak. Terus saya, eee, tulisin di kertas, eee, "Semangat ya, ini favoritmu kan." Jadi reaksinya itu, tentunya kan bikin terharu gitu ya, dan dia langsung tersenyum, tanpa, eee, dan juga bilang, "Aku baru aja hampir nangis, dan kamu dateng." Gitu. Jadi ada suatu semacam perhatian gitu, Kak.
Mmm, iya. Mhm. Oke. Oh. Oh, ada sedikit perhatian, aede ada empati dan simpati ya, di situ ya.
Iya, betul, Kak. Jadi kita bisa merasakan, eee, gimana perasaan orang lain pada saat itu.
Biar, dat Oh, betul, betul betul. Nah, eee kadang kan ada orang itu yang benar-benar kayak istilahnya merasa, wah dunia ini kayaknya mau berakhir gitu. Nah, pernah nggak sih ketemu, eee, orang-orang yang kayak gitu gitu? Gimana biar orang tersebut tuh mood-nya, oh, kembali normal atau setidaknya, eee, harus kuat gitu menjalani hidup ini?
Wah, pernah sih, Kak. Bahkan memang, eee, dampaknya itu sangat besar gitu. Memang enggak mudah ya, Kak, kalau misalnya untuk buat mood seorang itu yang memang sangat-sangat lagi galau-galaunya gitu, Kak. Apalagi kalau misalnya ditinggal nikah gitu ya, Kak. Jadi, ya mau masukin quotes atau misalnya quotes-quotes islami juga agak susah. Tapi karena terus, eee, berjuang buat balikin mood dia itu, ya pada akhirnya gitu, bisa gitu, Kak.
Mhm. Iya. Oh. Oh, sedih banget tuh, Kak. Wow. Itu pasti berat banget, itu ujiannya sampai ditinggal seperti itu.
Iya, bener banget, Kak. Jadinya ya, saya terus, eee, menemani gitu, jadi tidak putus untuk, eee, meninggalkan dari kegalauan itu.
Iya. Iya. Iya iya iya. Mungkin di satu hal selain memberikan semangat, mungkin selalu tetap berada di sisinya gitu ya, selalu memberikan support, dukungan gitu ya, biar, eee, kembali menjalani hidupnya dengan baik, sehat.
Iya, betul, Kak.
Nah, eee, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan, biar apa ya, Kak, tadi kan sepet seperti kayak rutinitas, rutinitas, tapi ini kebiasaan kecil nggak sih, biar lebih semangat? Iya
S supaya lebih semangat lagi gitu ya, Kak. Ada, Kak. Jadi, eee, beberapa kebiasaan kecil itu, memang harus diusahakan secara konsisten di setiap hari. Salah satunya adalah, eee, menulis 3 hal yang, eee, harus disyukuri setiap malam, dan ini membuat saya juga menutup hari dengan rasa damai dan juga tetap positif gitu, Kak. Meskipun memang hari-hari yang dijalani itu berat gitu, Jadi ada semacam, eee, feedback kalau misalnya kita selalu positive vibes gitu, Kak.
Betul. Tetap positif. Mmm. Iya, mungkin ya, kalo, saya boleh kasih tips nih, mungkin kepikiran juga nih. Jadi kan kadang kalo misalkan kit-kita tuh
Boleh banget, Kak.
kadang su suka ini kan, suka aktif di sosial media kan, di I di Instagram, di Facebook, atau di YouTube gitu, karena kadang ada sosok mungkin
Iya, tuh.
untuk, eee, membuatmu lebih baik, mungkin mencari video-video yang humor gitu, komedi yang bisa bikin, misalnya komedi receh, tapi bikin ketawa gitu.
Iya, atau baca komentar netizen gitu ya, Kak. <chuckles>
Atau mungkin, eee <chuckles> Iya, apalagi komen-komen netizen yang kadang, eee, tidak masuk akal dan, eee, tidak mau kalah gitu.
Iya, betul banget sih, Kak. Nah, selain itu juga ada sih, Kak, yang tadi olahraga juga bisa gitu ya, kayak jalan kaki minimal 10 menit. Jadi tanpa gangguan gadget juga bisa sih, itu menjadi satu kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap hari supaya lebih semangat, sih Kak.
Ada lagi ya. Mmm. Iya. Iya. Oh iya, dan mungkin ada ada lagi nih, kalo biar lebih semangat. Mungkin mendengarkan atau menyimak video-video religius gitu, kayak semacam ceramah, ceramah, eee, apa istilahnya, pesohor agama gitu, mungkin itu yang iya, dari ustad-ustad atau ap mungkin agama lain, apa s eee, itu yang mungkin bisa menjadikan, eee, apa ya, karena biasanya, eee, pesohor agama kan biasanya memberikan semangat ya, kadang memberikan contoh-contoh juga, yang contoh-contoh real sejarah agar, eee, oh. Kita hidup ini, eee, hanya sebatas untuk beribadah gitu, ya sudah beribadah aja, gitu.
Oh iya. Dari ustad-ustad gitu ya, Kak, yang terkenal. Iya.
Untuk, eee, hal-hal yang buruk menimpa tuh, pasti ada solusinya gitu dari Tuhan begitu.
Iya, betul, Kak. Saya juga kadang, eee, suka menemukan, gitu, ketika lagi di masa-masa terpuruknya, karena kan nggak setiap hari itu bahagia ya, Kak. Dan ketika lagi scroll juga, ya ada gitu sebuah reminder buat saya, biar saya itu, wah. Ternyata nggak hanya sedih aja gitu. Karena setelah sedih pun tentunya akan ada, eee, suatu kebahagiaan yang menanti kalau misalnya kita itu sabar dan ikhlas gitu Kak.
Iya. Iya. Iya, gini ya, dari setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya, di depannya.
Iya, betul sekali.
Eee, pernah mengalami nggak, jadi suatu kejadian di mana, oh, situasi, situasi tuh tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, eee, dan gimana melewati itu gitu?
Oke, ada sih, Kak. Kalau misalnya hal ini tuh, ketika pada saat sedang tidak baik-baik saja gitu, Kak. Nah, untuk, eee, mengalihkan perhatian dengan hal-hal yang membuat saya nggak nyaman itu, eee, kadang saya selain beribadah ya, Kak, mmm, nonton film gitu, Kak, terus, eee, mendengarkan podcast, eee, atau misalnya nonton, eee, video yang sangat memotivasi gitu dari para motivator gitu, Kak.
Mhm. Iya. Oh, oke. Motivator. Oh oke, motiv mo motivator di Indonesia banyak juga kan ya.
Iya, banyak banget Kak.
Dan mungkin makanan kali ya, kadang kadang Bi bisa jadi nggak sih, kalau misalnya, eee, makan coklat gitu, kalo lagi pusing, terus makan coklat, wah jadi happy lagi gitu, senang lagi. Bisa jadi nggak sih?
Bisa sih, Kak. Eee, makanan-makanan yang manis gitu ya, Kak, biasanya.
Mhm.
Iya, bisa bikin mood lagi, apalagi ice cream gitu ya, Kak. <chuckles> Pikiran lagi panas didinginkan oleh ice cream. <chuckles>
Jadi bikin oh iya, kan apalagi ka Iya. Cuaca panas, pikiran panas, hati panas, dinginkan sama es krim, kayaknya eee, mendukung banget gitu, eee iya, betul.
Asik ya, Kak. <chuckles> Ya, itulah, Kak. Eee, hal sederhana yang bisa berdampak luar biasa, kalau misalnya dilakukan dengan kesadaran, baik untuk diri sendiri, maupun untuk orang lain. Kita juga nggak harus selalu menunggu hal besar untuk merasa bahagia. Kadang cukup dengan senyum, perhatian kecil, atau jeda sejenak dari kesibukan. Dan dunia yang serba cepat ini, tidak terasa. Mungkin justru hal-hal kecil itulah, yang memang paling kita butuhkan, gitu Kak, untuk rehat sejenak. Dan juga membuat mood kita itu balik lagi ya Kak.
Gimana? Iya. Betul. Iya. Betul. Iya, apalagi Iya, betul iya. Apalagi kan sekarang sosial media tuh kan ya itu, tadi kembali lagi, ke sosial media, sosial media kan informasi banyak banget. Dari s apa ya, berita yang nggak enak dilihat gitu kan, kecelakaan, atau kriminalitas. Wih, itu, kayak bikin, bikin mood nggak enak gitu. Jadi, ya tontonan sosial media dari, ya itu sehari-hari makanan, eee, olahraga, terus beribadah, mungkin itu yang bisa membangun, apa, mood itu jadi lebih baik.
Iya, bener banget sih, Kak. Ah, obrolan kali ini sangat seru ya Kak, tentang balikin mood lagi, gitu biar hari kita itu lebih cerah lagi. Wah, terima kasih banyak Kak, untuk sharing-sharing-nya.
Gitu. Sangat seru tuh, su su banget. Iya. Sama-sama, sama-sama, terima kasih juga untuk sharing-sharing-nya. Selamat malam.
Selamat malam, Kak.